ครับ อยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยอะครับว่า คุณมีความทรงจำเกี่ยวกับมื้ออาหาร อ่า ที่เป็นอาหารของครอบครัวไหมอะครับ?
อืม ก็มีเหมือนกันนะคะ ก็ต้องเล่าให้ฟังอย่างงี้ค่ะว่า ที่บ้านเราเนี่ยนะคะจะมีช่วงเวลาที่ได้ทานข้าวร่วมกันน่ะแค่มื้อเดียวเนาะ ก็คือมื้อเย็นนะคะ เพราะว่าที่บ้านเนี่ยค่ะเป็น เป็นร้านขายของชำ เราก็จะมีแบบ เอ่อ คนเดินเข้าเดินออกตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดอะนะคะ ดังนั้น เอ่อ ในช่วงที่สาย ๆ อย่างเงี้ยค่ะ ถ้าใครมีเวลาว่างก็ไปทานเลยนะคะ ก็จะไม่ค่อยได้มาแบบทานด้วยกันสักเท่าไร เงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นน่ะ มื้อเย็นนะคะมันก็จะกลายเป็นแบบมื้อพิเศษของวัน ที่เราจะได้มาร่วมกัน ช่วยกันทำกับข้าวเอยนะคะ แล้วก็มาทานใน ในสิ่งที่ตัวเองชอบ คุณแม่ก็จะถามนะคะก่อนที่จะถึงมื้อเย็นค่ะ เขาก็จะถามว่า "วันนี้ ใครอยากกินอะไร?" นะคะ แล้วก็จะซื้อของเก็บไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าหรือว่าช่วงสาย ๆ นะคะ ก็จะได้ไม่ ไม่ฉุกละหุก ชุลมุน เวลาที่กลับบ้านมาทำกับข้าว เงี้ยค่ะ
อืม ครับผม อือฮึ อ๋อ ครับ อ๋อ ช่วงนั้น อันนี้อยู่กันกี่คนเหรอครับ? ที่บ้านนี้
อ้อ ที่บ้านมีอยู่ 5 คนค่ะ ก็มีคุณพ่อคุณแม่เนาะ แล้วก็จะมี บ แอบ เด็ก ๆ เรา พี่น้องสามคนค่ะ ซึ่งบางครั้งแต่ละคนก็แบบไม่ ไม่ได้ชอบเหมือนกันด้วยนะคะ ก็น่าจะสร้างความลำบากใจให้คุณแม่พอสมควรทีเดียวค่ะ <chuckles>
อื้อฮือ <chuckles> อืม
เพราะเขาต้องเตรียมเนาะ เขาต้องเป็นคนเตรียมของ แล้วบาง บางคนถาม "อะ จะกินอันนี้" อีกคนบอก "ไม่เอา ไม่กิน" นะคะ อย่างเช่น แบบน้องสาว เงี่ยค่ะ คือน้องสาวเป็นคนไม่กินผักเลยนะคะ เวลาที่ เราทุกคนน่ะจะรอคอยช่วงหน้าหนาวอะ ฮื้อ สมัยก่อนมันไม่มีหมูกระทะน่ะค่ะ มันก็จะมีแบบอย่างหรูที่สุดอะที่บ้านนะคะ ก็จะมีแบบเป็นสุกี้ แล้วเป็นสุกี้แบบโบราณด้วยนะ คือ
ครับ อืม ครับ อือฮึ อืม ยังไงเหรอครับ?
น้ำจิ้มสุกี้เนี่ยค่ะ คุณแม่จะทำเป็นน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้อะ ไม่แน่ใจว่า ว่า เฮ้ย แบบเด็ก ๆ สมัยนี้เขา เขาได้กินไหมเนาะ เพราะว่าสมัย สมัยเนี้ยเขาจะมีแบบเป็นน้ำจิ้มสไตล์กวางตุ้ง ที่เขาขายเป็นขวด ๆ เนาะ ที่ผสม อ่า อะไรฮับ อือ เอิ่บ ซอสมะเขือเทศ ใส่ซอสพริก ใส่งาขาว แบบนั้นน่ะ ที่เรา เออ ไปกินตามร้านสุกี้ สุกี้ตี๋น้อย สุกี้ใด ๆ MK เนี่ยนะคะ แต่สมัยก่อนน่ะคุณแม่จะตำเอง เป็น เอ่อ เต้าหู้ยี้ใส่กระเทียมดองนะคะ แล้วก็ใส่พริกขี้หนู มี อ่า มะนาว อะไรเงี้ยค่ะ ตัวเนี้ยก็จะเป็นความพิเศษที่แบบเราอะรอคอยเนาะ เพราะว่าสุกี้เนี่ยเขาจะมีทั้งผัก ทั้งเนื้อสัตว์ ซึ่งคุณแม่จะมีสูตรพิเศษอีกเหมือนกัน ก็คือหมูเนี่ยค่ะเขาจะหมัก หมักใส่ไข่นะคะ แล้วก็ใส่ผงพะโล้เข้าไปด้วยค่ะ
อือฮึ อืม อา อะฮะ ครับ อือฮึ ครับ อืม ครับ อืม ใส่ผงพะโล้เข้าไปเหรอครับ? โอ้! เอ๊ะ! แล้วอย่างงี้ รู้สึกว่า แปลกมากเลยครับ แล้วอย่างเงี้ยคือ ไอ้ เราอยากรู้ว่า ผง พอใส่ผงพะโล้เข้าไปเนี่ย คือเวลาเราเอาไป เขาเรียกว่า ต้มแล้วกันเนาะ อืม อ๋อ เป็นจุ่ม ใช่ไหม? เออ มันจะเป็น มันรสชาติ คือมันเหมือนแบบ
ใช่ค่ะ สุดแปลกไหม? <chuckles> ใช่ จุ่ม อ๋อ จุ่ม ค่ะ ไก้ค่ะ
มีเหมือนน้ำพะโล้ไหมอะครับ? หรือว่าไม่ ไม่ค่อยออกมาก?
ไม่ค่อยออกมากเท่าไรนะ เพราะว่ารู้สึกว่า คุณแม่จะใส่แบบเหมือนให้มันมีกลิ่นหอมนิด ๆ ค่ะ ก็ไม่ได้ใส่เยอะ เท่าที่สังเกตนะคะ ก็คือแค่ปลาย ปลายช้อนชาเองอะค่ะ เพิ่มความหอม อาจจะดับกลิ่น เอ่อ ความ ความคาวของหมูมั้งคะ คุณแม่เขาจะหมัก อืม หมักเอาไว้นานเหมือนกันนะคะ แล้วก็จะได้ความนุ่มของไข่เนาะ ก็จะหมักเอาไว้ตั้งแต่ช่วงกลางวันค่ะ เอาใส่ตู้เย็นไว้ พอ พอมันมาถึงช่วงเย็นที่เราจะทานเนี่ย มันก็จะแบบนุ่มพอดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งตอน ตอนนั้นน่ะ ก็คือน้องสาวอะไม่กินผัก เออ แต่ว่าทุกคนน่ะก็ ก็ชอบกินหมดเนาะ ยิ่งหน้าหนาวเนี่ยนะคะ ผักกาดขาวเอย ผักบุ้งเอย หัวไชเท้าเนี่ย ออกงามมากเนาะ แล้วรสชาติอร่อยที่สุด ตรงเนี้ยคุณแม่ก็จะแบบก็จะต้องไปทำไข่เจียวให้นางนะคะ แยก 1 ท่านนะคะ ท่าน เอ่อ คุณ คุณน้องเนี่ยไม่ ไม่กิน เอ่อ สุกี้กับชาวบ้านเขา แต่กินหมูนะคะ กินแบบกุ้ง กินปลาหมึก อ่า พอกินแต่ว่าไม่ได้กินเยอะ เพราะฉะนั้นก็จะลำบากคุณแม่นะคะ ในการที่แบบ เอ่อ จะต้องทำกับข้าวแยกให้นาง แล้วก็ใจดีนะคะคุณแม่เนี่ย ก็คือพยายามแบบ ไม่ ไม่ได้คิดว่ามันเป็นภาระเนาะ แต่อยากจะให้ทุกคนในครอบครัวได้กินของที่ตัวเองชอบ อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อ๋อ ครับ อือฮึ อะฮะ อืม อือ อ๋อ ทำแยกให้ <chuckles> ครับ อืม แล้วอย่างนี้น้องเขามีบอกบ้างไหมครับ เอ๊ะ ทำไมเขาถึงไม่ ไม่ชอบผักอะครับ มันมาจากแบบ อ่า รสชาติ หรือว่ากลิ่นไหมอะครับ?
ด้วยค่ะ ก็คือ เขาบอกว่า เอ่อ รสชาติบางอย่างมันขมนะคะ ซึ่งเราไม่เข้าใจหรอก ไอ้ความขมของเขาเนี่ย เพราะเราเป็นคนชอบกินผัก เรากินทุกชนิด เหมือนเราเป็นกระต่ายตัวหนึ่งอะ แบบโยนผักเข้ามาเราก็กินหมด แต่ว่าคุณน้องสาวเนี่ย เขาไม่กิน เขาบอกว่ามันขมนะ เราก็ถาม "ผักอะไรอะที่มันขม?" อ๋อ! เขาบอก "ผักคะน้า" อ๋อ อันนั้นพอเข้าใจได้ เพราะว่าใบมันเนาะ เออ บางทีมันมีรสขมติดนิด ๆ เด็กก็อาจจะไม่ชอบ แล้วก็ 2 คือเขาบอกว่า มันเหม็นเขียวนะคะ เพราะฉะนั้น แต่มีข้อ มันมีข้อยกเว้นอยู่นะ ที่เขา ที่เขาจะกินเนี่ย คือ มันเป็นเมนูที่แบบเรา เราทุกคนชอบเหมือนกันว่างั้นเถอะ อันเนี้ยนะคะ ก็คือน้ำพริกกะปิค่ะ
อือฮึ อา ครับ อือฮึ อา น้ำพริกกะปิเหรอครับ?
ใช่ น้ำพริกกะปิ
อืม มันเป็น ข้อยกเว้นยังไงเหรอครับผม?
อา งงใช่ไหมคะ? <laughs> บอกว่า น้ำพริกกะปิเนี่ยนะคะ ความพิเศษของมันก็คือมันจะต้องมีผักที่กินกับแกล้มใช่ไหม? อา บ้านอื่นนะคะ เขาก็จะมีแบบ อ่า เป็น เป็นมะเขืออย่างเงี้ยเนาะ เอ่อ ถั่วฝักยาวนะคะ หรือว่าแตงกวา เอ่อ ผักแบบผักสดใด ๆ แต่บ้านเราอะ เป็นผักทอดค่ะ
ครับ อือฮึ ครับ อือ อือ ผักทอดเหรอครับ?
อืม ใช่ ๆ อร่อยนะ
คือหมายถึงว่า ถ้า อ่า อย่างเมื่อกี้ที่บอกเนาะ เป็น อ่า มะเขือ หรือว่าพวกผักสดกับแตงควา แตงกวาเนี่ย เออ พอมาเป็นผักทอดเนี่ย คือยังไงครับ หมายถึงว่าเราเอาผักพวกนั้นที่คุณกล่าวมา มาทอดไหมหรือมันเป็นผักชนิดอื่นน่ะครับ?
ค่ะ ใช่ ๆ อ่า ที่คุณแม่ชอบทำอะนะคะ ก็จะมี เอ่อ เป็นถั่วฝักยาวชุบ เอ่อ ชุบแป้ง แป้งโกกินี่แหละค่ะ แป้ง สมัยก่อนมันมีอยู่อันเดียวเนาะ ไม่มีแบบ เออ แป้งรสดี แป้งแบบตราแบบวังทิพย์ อะไรต่อมิอะไร ที่เขาทำมาขายเยอะแยะสมัยก่อนอะมีแค่แป้งโกกิเท่านั้นนะคะ แล้วก็คุณแม่เขาจะเอา เอ่อ ถั่วฝักยาวเนาะ มีแครอทนะคะ แล้วก็ที่เราชอบมาก ๆ กัน ก็คือมะเขือยาว มะเขือยาวเอามาหั่นแบบแฉลบนะคะ บาง ๆ แล้วก็เอาไปชุบกับ เอ่อ แป้งโกกิที่ผสมน้ำแล้วเนี่ยนะคะ เขา คุณแม่ใช้น้ำที่แบบน้ำเย็นจัดเนาะ หรือบางทีเขาใช้น้ำ เอ่อ อุณหภูมิห้อง แต่ว่าเติมน้ำแข็งเข้าไปด้วยเขาบอกว่าแป้งมันจะกรอบ แล้วทีเนี้ยพอเอาไปทอดนะคะ คือทอดจานใหญ่มากนะ แบบ เอ่อ มี มีผักหลายอย่าง ทั้งผักสด ทั้งผักทอด คุณน้องสาวกินค่ะ อืม
อะฮะ อะฮะ ครับ อะฮะ ครับ อืม ครับ อืม อะฮะ อ๋อ พอเป็นผักทอดก็เลย อ่า รู้สึกชอบใช่ไหมครับ?
ใช่ เพราะว่าเขาบอกว่ามันลดกลิ่นเหม็นเขียว แล้วก็มันกรอบ ๆ มันอร่อยดี คือแป้งชุบทอดนี่เขาปรุงรสมาให้ด้วยเนาะ มันก็จะมีแบบ เออ รสชาติของความเค็ม ๆ ความแบบ เอ่อ มีกลิ่นหอมของผงกระเทียม แล้วก็ พ พริกไทยด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานมันก็จะได้แบบสัมผัสของความกรอบของตัวแป้งข้างนอกเนาะ กลิ่นหอม แล้วมันก็ทำให้แบบผักมันดูหวานขึ้นนะ เราว่านะคะ เพราะว่า เออ ผ่านกระบวนการ ผ่านความร้อน บวกกับแป้งด้วยไง พอเราลองทานดู เออ ก็จริงด้วยแฮะ แล้วมันเข้ากับน้ำพริกกะปิด้วยนะ ผักทอดเนี่ยค่ะ
อือฮึ อ๋อ อ๋อ ครับ อ๋อ ครับผม อืม ถือว่า เออ เป็นอะไรที่ดูแปลกใหม่มากเลยนะครับ ปกติก็จะเคยรู้จักแค่ว่า อ่า กินน้ำพริกก็คู่กับผักสดนะครับ เอ๊ะ แล้วอย่างเงี้ยเราเอาไปทอดอะครับ คือมันมีเรื่องของการ อมน้ำมันไหมครับ? หรือว่ามีวิธีแบบ เออ ทำยังไงให้มันไม่อมน้ำมันบ้างอะครับ?
อืม ตอนที่แอบไปส่องคุณแม่เนี่ยนะคะ ก็อย่างที่เล่าให้ฟังค่ะว่า เอ่อ คุณแม่เนี่ยเขา เขา เวลาที่เขาแบบล้างผักเสร็จเรียบร้อยนะ เขาก็จะต้องรอให้มัน เหมือนมันสะเด็ดน้ำก่อนนะคะ เขาบอกว่า "ถ้ามัน ถ้ามันแห้งเนี่ย บางทีมันชุบแป้งไม่ติด" เราก็เลย อ๋อ เหรอ เราก็จำเคล็ดลับของคุณแม่มานะคะ แล้วส่วนของ ของตัว เอ่อ แป้งที่เขาจะใช้ชุบทอดเนี่ยค่ะ เขาไม่ได้ใส่น้ำเยอะเนาะ พอให้มันหนืด ๆ เวลาที่เราแบบเอาผักลงไปกวน ๆ เนี่ยค่ะ มัน แป้งมันก็จะติดกับ เอ่อ ตัวของผักค่อนข้างเยอะเนาะ มันจะไม่ไหลหนืดลงมาสักเท่าไร แล้วน้ำมัน น้ำมันต้องเยอะค่ะ น้ำมันจะท่วมเลยนะคะ ท่วมบ้านไปเลยนะคะน้ำมัน แล้วก็ เอ่อ ไฟที่ใช้ก็ ก็มีผลเหมือนกันค่ะ คือคุณแม่จะใช้ไฟกลางนะคะ ค่อนไปแบบทางแรงนิดหนึ่งเนาะ เพื่อที่จะไม่ให้มันอมน้ำมัน ถ้า ถ้าน้ำมันไม่ร้อน น้ำมันแบบ ถ้าเรา เอ่อ ทดสอบนะคะ เอาแป้งแบบดีดใส่กระทะแล้วมันไม่ฟูขึ้นมาเลยเนี่ย อันนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะ อือ ก็ ใช่ ๆ
อะฮะ ครับ อื้อฮือ ครับ อา <laughs> อืม ครับ ครับผม อ๋อ ก็มีเทคนิคในเรื่องของการ อ่า ดู เขาเรียกว่าดูแป้งก่อนแล้วกันเนาะครับ เพราะว่า อ่า เวลาเราลงผักที่มันชุบแป้งไปจริง ๆ เนี่ย ถ้าเราลองทดสอบแล้ว อ่า โอเค แป้งฟูแล้ว อย่างเงี้ย มันก็จะทำให้เหมือนเวลาลงไปทอดอะ แป้งมันก็จะเหมือน อ่า ฟูไวแล้วกัน ไม่ทำให้อมน้ำมัน
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ถูกค่ะ อ อือ
โอ้โฮ ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยครับผม เออ แล้วอันนี้ผมถามเพิ่มเติมหน่อยสิครับ อย่างในส่วนของที่เป็น อ่า ถั่วฝักยาวอะครับ ชุบแป้งทอดเนี่ย เอ่อ ลักษณะมันเป็นยังไงอะครับ? หมายถึงว่า เอ่อ มีการหั่นออกมาในลักษณะความยาวประมาณไหน? อย่างเงี้ยครับ
ใช่ค่ะ ค่ะ อ๋อ ความยาวเหรอคะ? จริง ๆ น่าจะประมาณ 10 เซน ได้ไหมคะ? มันไม่ได้สั้น ๆ เนาะ เออ ประมาณแบบ ประมาณนั้นน่ะค่ะ คือความยาวแบบ เหมือนกุ้ง Tempura อะ เราว่า คล้าย เออ คล้าย ๆ กันแบบนั้นนะคะ ก็คือมันก็จะมีแบบ เอ่อ จุดที่ให้จับอยู่เนาะ แล้วก็ เอ่อ ข้างบนมันก็จะเป็นแบบแป้งทอดแบบฟู ๆ ซึ่ง เอ่อ ถ้าเราไปกินตามร้านน่ะ บางร้านเราว่า มัน มันยังไงคะ มัน มันไม่กรอบอะ หรือว่าเขา เขาอาจจะทอดไว้นานหรือเปล่า แต่คุณแม่น่ะ ทำเสร็จปุ๊บ คือเราทานเลยไงคะ ความรู้สึกมันก็จะแบบเหมือนกุ้ง Tempura อะ มันกรอบ ๆ แล้วก็ เอ่อ แท่งถั่วนี่มันก็ยาวนิดหนึ่งนะ ไม่ ไม่ใช่แท่ง แท่งเล็ก ๆ แล้วทอดติดกันเป็นผืนอย่างงั้นนะคะ ไม่ใช่ มันจะแบบ เออ แยกมาเป็นอัน ๆ ได้เลยอะค่ะ แล้วก็เวลาที่เรากินน่ะ กินเปล่า ๆ ก็ได้นะ อร๊อยอร่อย กรุบ ๆ กรอบ ๆ <chuckles> เออ ใช่
อะฮะ อา อะฮะ ครับ อือฮึ ครับ ครับ อือฮึ <chuckles> พอฟังแล้ว เหมือนทำให้นึกถึงแบบ อ่า เฟรนช์ฟรายเลย
อ๋อ ใช่ ๆ คล้าย ๆ กันจริง ๆ ความยาวอะ ยาวกว่าเฟรนช์ฟรายนิดหนึ่งด้วยนะ ซึ่งอันเนี้ยเราว่า คุณแม่น่ะทำอร่อยที่สุดในโลกนะคะ ทอดมาเท่าไรนะก็หมด อันเนี้ย คือ น บรรยากาศในการแบบทานข้าวเนี่ยสนุกสนานมาก เพราะแต่ละคนก็จะเล็งชิ้นที่ตัวเองแบบชอบเอาไว้ใช่ไหมคะ แล้วของดีมีน้อยนะ มันจะแย่งกันกินนะคะ 3 คนพี่น้องเนี่ย เวลาที่แบบ อ มีผักทอดเนี่ยนะคะ เจี๊ยวจ๊าวกันมาก คือแย่งกันกิน <chuckles>
อืม อืม ครับ อืม ครับ ก็เหมือนกับ ถือว่าเป็น อ่า วิธีที่ดีนะครับ คือ อ่า พอเหมือนเปลี่ยนแปลงในเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องแบบว่าลักษณะการทำอาหารอะเนาะ มันก็ทำให้ อ่า น้องสาวของคุณเนี่ย จากที่ไม่ค่อยชอบทานผักอะ อะ ก็มาทานได้ เพราะว่า อ่า เหมือนแบบว่ารู้สึกว่ามันอร่อยขึ้น ไม่มีในเรื่องของ อ่า กลิ่น หรือว่าความเหม็นเขียวของผักเนาะครับ
ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ซึ่งก็คือ เอ่อ ก็ต้อง ก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะคะ ที่ไม่ท้อใจ <chuckles> กับลูกแต่ละคน ที่แบบ เออ มีรสนิยมไม่เหมือนกัน แต่จริง ๆ อะ คุณแม่ทำน้ำพริกกะปิเนี่ยนะ แค่ แค่พูดถึงเรื่องน้ำพริกกะปิอันเดียวเนี่ย ก็ 1 ชั่วโมงแล้วนะคะ ด้วยความที่ เอ่อ คุณแม่น่ะจะเป็นคนที่ชอบเปรี้ยวมาก แต่เราอะ เราลูก ๆ อะไม่เปรี้ยว แล้วก็ไม่เผ็ดด้วย ทีเนี้ยก็เลย คุณแม่ก็เลยเอาครกเล็ก ๆ ให้เราอันหนึ่งค่ะ คือตัวเองเนี่ยใช้ครกใหญ่ ใช่ไหมคะ ถ้าคุณแม่เขาทำครกใหญ่เนี่ย เขาใส่กะปิลงไปเขาก็จะโยนใส่ให้เราด้วยนะคะ แล้วก็ เอ่อ ถ้ามีกระเทียม อะ ในทุกขั้นตอนที่เขาทำน่ะ เขาก็จะแบ่งวัตถุดิบมาให้เรา แล้วให้เราตำเองค่ะ แล้วก็ปรุงรสเองนะคะ ใส่ อ่า น้ำตาลเท่าที่เราชอบ มะนาวเท่าที่เราอยากได้ แล้วก็พริกถ้าเราไม่ทานเผ็ด เราก็ใส่แบบเม็ดเดียว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ทำให้แบบ อืม การทำกับข้าวของเราอะมันสนุกสนานเนาะ เพราะว่าคุณแม่ก็ทำ ทำเองครกใหญ่ ของเรามีครกจิ๋ว <chuckles> สำหรับเด็ก ๆ อะไรอย่างเงี้ย ก็ทำให้แบบมันคึกคักอะ ทุกครั้งที่ ที่ทำอาหารเนี่ยนะคะ ค่ะ
อืม ครับ อะฮะ ครับ อืม อะฮะ ครับ ครับ อืม อ๋อ อือฮึ อะฮะ อะฮะ อืม ครั้งแรกเลยนี่มีความรู้สึก อ่า กลัวไหมครับว่าจะทำออกมาไม่อร่อย?
อ๋อ กลัวอยู่แล้วค่ะ ทำไปชิมไป หมดครกไปเลย นะคะ มันไม่อร่อยอยู่แล้วค่ะ จริง ๆ <chuckles> อยากจะทำ เพราะว่า เอ่อ คิดว่า คุณแม่ทำเปรี้ยวไป แต่ว่าพอเรามาปรุงเองเราถึงได้รู้ว่า อ๋อ ของอย่างงี้มันต้องมีแบบวิธีการกะเนาะ ถ้าใส่อันนั้นมากไปก็จะเค็มไป หวานไป เปรี้ยวไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ค่อย ๆ เรียนรู้ไปค่ะ
<chuckles> อืม อืม ครับ โอ้ ก็ถือว่า เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะครับ เออ จริง ๆ จากที่ เอ่อ ฟังเรื่องราวมาครับ ก็ อ่า ค่อนข้างเห็นภาพเลยอะครับว่า เออ มันมีมื้ออาหารที่เป็นความทรงจำของครอบครัวของคุณเนาะ ตั้งแต่เด็ก ๆ อะครับ ไม่ว่าจะเป็น อ่า ที่เป็นสุกี้แล้วกันเนาะ แล้วก็เป็นในส่วนของ อ่า น้ำพริกกะปิกับผักสด แล้วก็ที่สำคัญก็จะเป็นในส่วนของผักทอดอะครับ อา อันนี้ก็รู้สึกแปลกใหม่มากเลย เดี๋ยวไว้มีโอกาสยังไงอะครับ อยากจะให้เล่าเพิ่มเติมหน่อยอะครับ เกี่ยวกับ อ่า รายละเอียดการทำน้ำพริกกะปิของคุณน่ะครับผม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ <chuckles> ค่ะ อืม ได้เลยค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณนะคะ
ครับ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ